É, sim, porque tudo aqui é na base da confiança, né, e do diálogo. Então ele s ele não aceitou bem, claro que ele não aceitou bem, ele ficou muito bravo. "Mas e o Matteo me deu, foi um presente, e e agora?". E aí ele: "Eu gastei meu dinheiro à toa", porque o videogame vinha com 1 controle, ele comprou outros 2 com o dinheiro dele, né. "Eu gastei o meu dinheiro à toa".
Sim. Lógico. <laughs> Sim. Sim, ótimo.
Eu falei: "Então, mas aí você não soube lidar com isso, então quer dizer que você ainda não tá preparado, né, emocionalmente pra ter".
Uhum. Exato.
Foi um
Não é a idade certa, digamos assim.
Não é uma idade certa. E depois de um tempo, e ele ti ele era uma criança que adora lego, adora construção, adora construir, adora criar, e ele estava deixando isso de lado, né, isso estava prejudicando. Até na escola, que ele sempre foi um menino de 10, uma criança de 9, 10, ele começou nas primeiras provas a ser uma criança de 7,5, 8.
Sim. Nossa. Essa é a grande diferença, né. Porque quanto mais tempo a criança passa na frente das telas, menos tempo elas estudam e se dedicam ao que realmente importa.
Sim. Porque na escola em vez de, né, prestar atenção ali, era o a conversa era jogo, jogo, jogo. Não que eles não possam falar disso, não isso é muito nat é natural, é normal, é idade, ok. Mas eu acho que tudo tem limites, né. E eu acho que os pais precisam ficar atentos a essas mudanças, esses limites, essas coisas que acontecem.
Uhum. Exato. Sim. Uhum.
O videogame voltou.
É, eu acho que você tá super certa.
É. O videogame voltou depois de um tempo para ele, eh, mas com um acordo que a gente fez que: não se acessa a internet através daquele videogame
Uhum. Ótimo.
porque eu não consigo ter o controle do que ele viu, né.
E quem fala com ele, né, porque hoje em dia o perigo é constante.
De quem fala com ele. Jogos online, eh, são proibidos. Não existe Roblox ou qualquer outro tipo de jogo que ele possa ter algum tipo de conversa isso "Ah, mas os meus amigos tem e combinam". "Seus amigos tem outra rotina, tem outra tem outra rotina familiar, tem outras regras, as regras da nossa casa são essas e ponto".
Uhum. Ótimo. Sim. Sim.
E é isso. E esse videogame ele é, ele só usa hã, pode perguntar.
Ótimo isso. Vem cá uma pergunta. Disse Quando seu amigo deu esse presente, qual foi a sua reação?
Hum.